Pero, dime, ¿qué consejo darías a quien quiere compartir por primera vez?
Pues, como en primer lugar, a mí, digo, a mí me ha tocado como tratar de compartir a veces, o más bien, muchas veces, eh, un poco de lo que sé, o o de experiencias ajenas, o, pues, una plática, ¿no?, y sobre todo a chicos nuevos, ¿no?, porque he tenido como la oportunidad de estar en diferentes situaciones en las que a lo mejor tienes ya un poquito de experiencia y a lo mejor llega un nuevo, y pues, tú tratas de como compartirle, ¿no?, la la mejor experiencia o los mejores consejos para que justamente se pueda como tal vez, pues, no sentir tan ajeno al principio, porque, pues, siempre empezar algo es difícil, <chuckles> entonces entonces, pues, sí, por ejemplo, ah, mm, y yo de repente, ¿no?, como que me gusta, este este, actividad de crear contenido para redes sociales.
Ajá. Ajá. Ajá. Sí, claro. Por supuesto. <chuckles>
Y y pues sí, como que siento que mi personalidad, como por mi personalidad se me da, <chuckles> entonces entonces, como que no tengo tema como por andar haciendo el ridículo de repente, ¿no?, trato de no hacerlo porque, pues digo, ya también ya me dieron una cédula profesional y no quiero que de repente me estén dan criticando por eso, ¿no? <chuckles>
Oh, interesante. <chuckles> Ah, Okey. <laughs> Oh, felici felicidades, oye, ¿y tienes alguna anécdota?, así para ilustrar el tema. <giggles>
Pero Ajá. Sí, justo, mm, eh, de repente también un amigo, ¿no?, en este en ese sentido, de repente también como que quería crear, pues, que un reel o que un TikTok, y pero pero no lo hacía como que, ah, con como natural, por así decirlo, ¿no?, como que lo justo cuando creaba sus <giggles> sus sus videos sus videos, todo bien, ahí es súper creativo mi amigo, pero cuando hac cuando hace los audios y la voz en off, es como como bien raro, como suena como bien robótico, como que: "Ah, sí, entonces, eh, hoy estaba aquí y no sé qué", y yo: "Oye, amigo, pues, ¿qué qué?, ¿por qué hablas así?", ¿no?, y me dice: "Pues, ¿cómo que que por qué?, ¿cómo qué, qué?", y yo: "Pues, es que sé un poquito más natural, mira", y ya le empezaba como a compartir ciertos, ah, como tips, ¿no?, de que: "Oye, pues, no no tengas miedo, ¿no?, a hablarle al al micrófono, es más, mira"
Ajá. Oh. Ajá. <laughs>
"yo me voy a poner el micrófono aquí, pero háblame a mí, o sea, como hablas conmigo, ¿no?, o sea, si si te da pena o no o no le hallas el sentido a hablarle a un micrófono", <chuckles> porque a veces yo, o sea, justo yo le puse el ejemplo de que justo te puedes como de cierta manera sentir ridículo, ¿no?, al estar hablando con con la pantalla o con la pared. <chuckles> Sí, entonces: "Oye, pues desenvuélvete un poquito más, es más, es como si hablaras conmigo, o como si hablaras con, a ver, quién, ah y justo, a ver, mentalízate, qué qué persona es a quien más confianza le tienes", dijera Chabelo, ¿no?, este
Ah, okey. Un aparato ahí, ¿no? <chuckles>
"Eh, no, pues, a mi mamá o a mi hermana, no sé qué, 'ándale, habl a háblale al micrófono como si hablaras con tu hermana, o, por ejemplo, no sé, ¿a poco me vas a decir que hablas así con cuando te hablan por teléfono, pues no, ¿verdad?, entonces, pues entónale más, ponle más saborcito, más picante, varía tus tonos, ¿no?, ser sé más humano'". <giggles>
¿Eh? ¿No crees que los nervios ahí estarían haciendo, eh, de lo suyo y y él se pondría muy nervioso?, ¿tú qué descubriste en él que?, o sea, ¿cómo te diste cuenta?, o sea, obviamente te diste cuenta que hablaba raro, ¿no?, pero, ¿cuál fue tu consejo?, aparte de este, ¿crees tú qué crees que fue los nervios, e el miedo a hablar, le faltaba aire, alguna técnica que le hayas sugerido?
<giggles> ¿Quién sabe? Sí. <laughs> Eh, mira, l lo del aire no lo descarto porque mi compañ mi amigo es muy gordito. <laughs>
<laughs> Ah, okey. <chuckles>
Pero le digo: "Oye, tienes muy buena, como, pues, ¿cómo se podría decir?, soltura, o sea, ¿po por qué por qué te pones nervioso?", y justo fue después que lo descubrí que, él él ya había subido ciertas cositas.
Ah.
Pero pero no no, como que n ya sabes, como que siento que está en este lapso, porque digo, yo tampoco soy como que el famosísimo, de hecho, pues, para nada, ¿no?, o sea, no, <giggles> pero, pues, me gusta hacer, pues, de repente mis videos y ya, quien los vea, ¿no?, entonces, eh, justo él como que había, tal vez, tenido esta idealización, ¿sabes?, de de que ya subiendo cositas así constantemente, porque el mi amigo es muy constante, ¿eh? o sea, él sí, como que sí sí, siento que se lo va a tomar en serio, y en cualquier momento, pues, le puede pegar un video, pero pero no le va a pegar nada si si sigue con ese miedo del qué dirán, de de que: "Ay, a ver a cuántas personas voy a alcanzar esta vez", como que, ¿sabes?, como que sí se se en se encasilla mucho en eso de, tal vez, siento que ve, sien siento mucho que tiene que ver con como con la fama o cosas así, no sé.
Ajá, dime. <chuckles> Sí, claro. Claro.
De que tan tan
A lo mejor está idealizando algún proyecto por ahí, está idealizando algún concepto, ¿y y tú qué crees?
Ajá, exacto. Sí, como que hay hay algo que no lo deja avanzar.
Pero pero tú dices que sube muchos videos, ¿no?, o sea ah, okey, y e estos consejos que tú le has dado, ¿cómo le han funcionado?
Muchísimos. Eh, pues un poquito así a como ser más orgánico, ¿no?, como, eh porque a veces muchas veces él tiene una idea, y le digo: "Oye, pero, pues, ¿ya te diste cuenta que esto a lo mejor func no funciona?". Me dice: "Pues sí, pero es que es la idea original". Y le digo: "Sí, está está bien que tengas como mucha fe en eso, pero pero mira, súbela", ¿no? También como que no le trato como de de dar co consejos Ajá, de de decirle: "Mi mira, es que el secreto está por aquí, ¿no?" O sea, pues, sí, justo, o sea, uno nunca sabe qué es lo que puede pegar, ¿no? O sea, yo lo que siempre le comparto, pues, es eso de de ser como como orgánico si lo quiere hacer, sobre todo por primera vez, ¿no?, porque muchas veces como que intenta muchas cosas nuevas, por así decirlo, y pues no. Y a veces como que a lo mejor uno tiene un poquito más de experiencia y le quiere dar ese consejo para justo empezar, <laughs> ¿no?
Sí, de cortar las salas, ¿no? <laughs> Ajá. Oye, ¿y qué tal te ha funcionado? O sea, las personas te han es o sea, aparte de tu amigo, ¿hay alguna otra persona que le hayas ayudado en algún tema?
Ujú. Ujú. Sí, sí, justo, mm, es que te digo que hay varios, ¿no? Porque
A ver, cuéntame. Uh, tú cuéntame. <laughs>
por ejemplo, justo mucha muchas veces o muy fácil, mucho tiempo, este, estuve en artes marciales
Oh, interesante. <chuckles>
y en artes marciales, este, pues sí, sí me desenvolvía bastante, o sea, ese sí me lo tomaba como mi mi religión, ¿no? O sea <chuckles>
Oh, <laughs> wao. <chuckles>
este, sí llegué a com a competir en torneos y y, a casi me quedé a una sola cinta de ir a la cinta negra, ¿no? Entonces, sí sí, pues fue fue divertido, ah, <giggles> pues sí me lo tomaba muy en serio y, pues, yo ya casi que daba las clases, ¿no? D de repente el maestro me decía: "A ver, Víctor, te toca te toca dar la clase", ¿no? "Ah, ok, va." Y ya sí, sí, sí, pues ya ya tenía bastante como experiencia y, pues, sí, sí me gustaba, ¿no? Y de repen sí, me gustaba ser maestro. <laughs> Entonces, este, sí me tocó varias veces que, este, había nuevos, ¿no?, y a mí el profe, pues, le daba justo como yo era como el que entrenaba para los torneos, como que no le preocupaba tanto si de repente me perdía una clase, por así decirlo, y me dejab y me dejaba con los nuevos. No, no, no, sino más bien que me dejaba con los nuevos.
Oh, que sí. Okey. Oh, increíble. <chuckles> ¿En serio? <chuckles> Wao. Sí, claro. Ah, vaya, que faltaras, ah. ¡Ah, o sea te ponía a hacer otra actividad!
Ajá, me dejaba con los nuevos como a darles la introducción, ¿no?, como para que justo como que yo siento que el maestro, él estaba consciente de que po él podía intimidar un poco, <laughs> él, y que yo era un poquito más abierto y amable, ¿no?
Wao. Sí, claro. Ah, ya, entiendo, entiendo. <laughs>
Entonces, este, él se quedaba con los con la otra parte del grupo que ya tenía su tiempo, ¿no?, que ya estaba acostumbrado a a su manera de de ser, de trabajar, de de como de exigir, ¿no? Y yo, pues sí podía ser un poquito más flexible, ¿no?, con con los nuevos, porque a veces eran muy pequeños. <chuckles>
Ah. <laughs> ¿Y cómo ha sido tu experiencia al compartir? En esta experiencia que me dices que practicabas este este deporte, ¿cuál a fue tu experiencia? ¿Cómo te sentiste cuando compartías?
Ujú. Ay, no. Fue algo muy gratificante. <chuckles> Porque sí, justo ya ver que alguien está siguiendo, este, tus consejos y la manera en la que luego tú lo explicaste y que dices ya de repente cuando ve sobre todo cuando ves su avance, ¿no?, que dices: "Oh, eso, ¿vi viste eso? ¿Viste eso?, yo se lo enseñé". <laughs>
Oh. Ah. Ah, ¡ay, qué bonito!
Sí, porque te digo que de repente eran así como muy pequeños, ¿no?, digamos que si yo tenía, ¿qué?, en esa época, tal vez 18 años, los que a mí me tocaba darles clase, pues, eran de 14 para abajo, ¿no?, entonces, este, sí era como que: "A ver, '¿y para qué quieres aprender a pelear?', 'No, porque' 'No, la verdad, la verdad'. O sea, '¿es para vengarte de alguien, o es para solamente defenderte?', porque aquí no entrenamos a gente violenta", ¿no?, entonces, así como que les empezaba a dar esos esos, eh, consejos, por así decirlo, para que justamente se diera cuenta de dónde estaba pisando, ¿no?, de que, eh, realmente nosotros tenemos una manera de ver las la vida muy distinta, a la venganza, ¿no?
Oh. <chuckles> Sí, claro.
Este
Sí, sí, claro. O sea, era un enfoque, ¿no?, más positivo.
Ajá, exactamente. Y so sobre todo me acuerdo que eso era lo primero que yo les decía, ¿no?, y ya como que se quedaban así reflexionando, así como que, les dije: "Ah, ¿verdad que es por eso?", <laughs> y ya como que se quedaban así de no, pues sí. Le digo: "Mira, está bien, no te voy a decir que te vayas, nada más, ahora sí que, cambia tu manera de pensar. O sea, aquí te vamos a enseñar a defenderte", ¿no?, y y si di hagamos que esa persona te vuelve a querer hacer algo, te damos todo el permiso que ocupes el conocimiento que aquí te vamos a compartir, para para poder defenderte. Solamente defenderte, ¿eh?, o sea.
Muy interesante, ¿eh?, definitivamente. Entonces, ¿a ti no se te ha complicado en, eh, compartir a gente nueva?, o sea, no, ¿cómo te no te pones nervioso?, eh
Ujú. ¡No! <chuckles> Justo justo me me gusta. O sea, también, por ejemplo, en trabajos, este, yo soy o sea, al principio era como de, ¿yo por qué?, <chuckles> pero después como que ya me empezó como otra vez ajá, justo. De que me decían: "A ver, este Víctor, este, pues, capacita al nuevo", ¿no?, y yo, Ah, <chuckles> bueno, está bien. Y le digo: "Pero, ¿estás de acuerdo que mi productividad hoy va a bajar un poquito, no?, porque, pues, le tengo que explicar y toma tiempo". Y me dice: "No, sí, tú tranquilo". Y yo: "Ah, bueno". Ya con el permiso: "Órale, vente, vente, chico vamos, o chica. Vamos a a ver esto, ¿no?, y mira, esto se hace así", y y ya le compartía, le le compartía lo bueno y lo malo, ¿no?, el deber ser y lo que hace amor. <chuckles> Le digo: "Mira, el deber ser"
Ah, ¡oh, guau! <chuckles> Algo veían en ti. <chuckles> Okey, <chuckles> bien. <chuckles> Sí, claro. Ah, ya. <chuckles> Mira, es muy claro en todas las en todas las posibilidades, definitivamente.
Sí, claro. Para que no no no quedara en mí, ¿no?, yo le yo le decía: "Mira, para que después no me echaran la culpa, si algo hacía", ¿no?, <chuckles> decía: "Mira, el el manual dice esto, ¿no?, tal cual, así de que esto se hace así, pero la verdad es que nosotros hemos visto que podemos acortarlo, si quitamos este paso", ¿no?, y cosas así. Y así.
Sí, claros. Por supuesto. Ah, o sea, les mand les mandabas tips también, ¿no?, de cómo cómo agilizar el trabajo, vaya.
Sí. Sí, sobre todo porque justo, yo sentía que eso a mí me había servido y, pues, compartirlo a un nuevo que no no tuvo no no tiene que necesariamente, aprenderlo por su cuenta, pues, le va a servir demasiado, ¿no?, sobre todo para alcanzar los pues, como los niveles de productividad que a lo mejor exigían, ¿no?, porque
Ah, eras muy empático. O sea, aparte de eso le compartías tu experiencia como en tu trabajo, ¿no?, o sea, ah, muy bien, no eras no eras egoísta, como dicen por ahí. <chuckles>
Sí. Siempre siempre me ha gustado Ah, no. No, nunca. Siempre me ha gustado ser así, porque justamente a mí me justamente a mí te puede ser, que por las artes marciales <chuckles> se me haya quedado de que justamente, a mí siempre me gusta tratar a la gente como me gustaría ser tratado, ¿no?
Ajá, ajá, ajá. Ay, qué bonito. <chuckles>
Entonces, este, pues, si yo soy nuevo, que muchas veces, digo, esta esta estuve también en ese en ese, eh, como situación, ¿no?, de ser el nuevo y que, pues, que nadie nadie me pelaba. Y todos me dejaban hacer las cosas, y obvio me equivocaba, y decían: "No, es que solo así aprendes". Yo claro que no. O sea, sí. O sea o sea, que, ¿por qué por qué tipo de persona me tomas que tengo que a fuerza sufrir para para aprender? <laughs>
Ah, eh, sí, en esa posición. Ah, okey, <laughs> ¿por qué tiene que ser así, no?, si puede ser más sencillo. Ah, qué feo. <laughs> Sí, sí, sí, exacto. O sea, exactamente. Fíjate lo que tú estás diciendo es muy interesante. En muchos lugares donde entras a trabajar hay gente que te apoya y gente que hace todo lo contrario. Qué bueno que eres de la diferencia, donde dices: "No quiero que pasen por lo que yo pasé". Eso es ser muy muy es una persona muy empática y consciente, y decir: "No, qué necesidad, si ya pasé por todo esto, ¿por qué tienen que pasar por lo mismo?", ¿no?, ah, muy bien.
Sí. Exactamente. Y de hecho, en el último trabajo, sí me acuerdo que, por ejemplo, eran como muchos pasos que había que seguir en en el el área donde estábamos, eh, y pues, era pesado, ¿no?, entonces, justo, eh, me acuerdo que, pues, a mí, pues, o sea, yo le eché todas las ganas posibles, y y como <chuckles> a la semana y media ya me habían dejado solo, ¿no?, en el área y yo, "Ah, okey". Bueno, y yo mismo
Ajá. ¡Uy!, eh, eres muy abierto, definitivamente.
Sí. Y yo, pues, me hacía mi mi li mi lista de de tareas que había que seguir para no perder ni detalle de nada, ¿no?, y justo ya después, ya cuando agarré, pues, carrerita y cosas así, y entró un nuevo, justo yo lo veía más perdido que yo. O sea, pero pero más, mucho, mucho más, ¿no?, o sea, la comparación era enorme, ¿no?, le digo: "A ver, ¿qué qué se te complica?", y me dice: "No, pues es que esto, esto, esto, esto". Y yo, ay, <chuckles> esto, sí son un buen de cosas. Le digo, ¿no?: "A ver, te voy a pasar mi mi lista de de tareas como yo las hago, para que no te pierdas", ¿no? Le digo: "A ver, ¿sí sí ubicas que allá hay tal parte?", "sí". "Okey, esta es la primera que tienes que hacer". "¿Sí ubicas esto?", "ah, okey, la segunda". Y así me decía: "No" ya después me decía: "No, la verdad es que me sirvió mucho esa lista, porque si no, si hubiera aquí, pues, declinado por el trabajo", ¿no?
Sí, claro. <chuckles> Oye, y en una palabra, ¿qué qué le dirías a una persona que apenas está empezando? ¿Qué consejo así, en una palabra le dirías? ¿Por dónde debe de empezar?, para compartir.
Ah, mm, por No tomar en cuenta las críticas. Ya sé que no des en cuenta no es una palabra, <chuckles> pero
¡No!, pero es una acción, genial, ¿eh?
Sí, porque siempre van a poner crítica al nuevo. Siempre, siempre. <chuckles>
Okey, que no le tenga miedo a nada. <chuckles> Bueno, pues, muchas gracias por compartir. Ha sido genial. Muchas gracias por tus consejos. Un gusto platicar contigo.
No. No, a ti por haber escuchado. Igualmente.